E e aí, eu f escutava as músicas, e aí eu gostava, assim, também, tocava na rádio, né, numas rádios que eram mais, eh, de músicas populares, assim, né.
Uhum.
E aí eu lembro que uma vez, olha olha, o a reviravolta, assim. Eu mais velho, assim, eu vi o filme do demolidor. <laughs> Exato, e tocava, tipo, uma música do Evanescence, que era o My Mortal. E eu fiquei, "Meu Deus! Eu conheço essa música.", eh, eu lem eu lembro que eu escu que eu via com a minha irmã o clipe, etcétera, aí, eu fui pesquisar, tipo, no na internet, a trilha sonora do demolidor, e eu achei a música. E foi assim.
Meus Deus! <chuckles> Como assim. <gasps> Olha! Uhum. E aonde é que você pesquisou, assim, ti tipo Google, YouTube?
Foi tipo no Google. É. Exato, foi no Google. E, às vezes, eu ficava tentando lembrar, eu não sabia inglês, eu ficava tentando lembrar o que que ela falava, e aí eu tentava escrever, assim, de qualquer jeito, no Google pra ver se eu achava a música ou, tipo, pela letra, sabe, mas, assim, no Exato, mais pelo que eu escutava e por e eu era jovem ainda, e por muito tempo eu achei que o nome da vocalista era Evanescense, por muito tempo.
O tananã, né. <laughs> E as <laughs> O que é muito normal, né, tipo o Sandy e Júnior, em uma pessoa só. <chuckles>
Aham. Exato, a mesma coisa, assim. E eu só descobri depois que eu fiz um trabalho pra escola, assim, sobre banda.
E assim Olha! E, assim, na sua época você pegou a época do Orkut, aquela a aquela rede social inicial, ali, vo você tinha esses grupos no Orkut, que existiam, eh, "Ah, eu gosto de Metallica, gosto de Evanescence.", e, ali, você não d descobria músicas novas, bandas novas?
Uhum. Sim. Uhum. Então, até que não, porque quando eu usava o Orkut, eu era muito novo, eu era muito novinho, assim. Tipo, minha irmã é 5 anos mais velha que eu, então, ela sabia mais e usava mais o Orkut pra essas coisas, assim, mas pra mim era uma brincadeira, assim.
Uhum. Uhum.
Tudo era uma brincadeira, assim, era só ter um perfil, seguir alguém, e eu acho que era muito essa coisa, assim, de imitar a irmã mais velha, sabe, ou como se fosse alguma coisa. Exa exato, como se fosse uma coisa importante, tipo "Ai, me segue no Orkut.", sabe, umas coisas assim, mas, tipo
Era só um passatempinho. Sim, tipo, "Ai, quero ser igual.", <laughs> meio que uma coisa Sim. <laughs>
eu não fazia nada, assim, no Orkut, era só um perfil aleatório que eu tinha.
Era só um perfil, ali. E assim, né, quando v, eh, você começou a gostar dessas músicas, você procurava, ali, as traduções dela, o que elas queriam dizer, ou você gostava mais e era do som mesmo, da batida, do ritmo, ou porque era cool, assim, na época?
Uhum.

Olha, me conta, que músicas, assim, descreve a sua adolescência? Me conta mais um pouco de como era.
Nossa na minha adolescência eu escutava muito rock e muito metal, eu e eu era metaleiro assim.
<gasps> Meu Deus! Metaleiro? Não tinha nada de rock nacional então, na tua playlist. <laughs>
Sim. Não, eu escutava muito rock europeu. Banda da Finlândia, Holanda, eu acho que era os países que eu mais escutava, assim, de
Ah, é? E qual eram as bandas, assim, desses países?
Olha, eu gostava muito de Nightwish, não sei se você já ouviu falar, é uma banda finlandesa. Gos gostava muito de Epica, de ai qual era o nome, eh, After Forever, Within Temptation, essas bandas mais é é da Europa mesmo, assim, mas que cantava tudo em inglês.
Sim, sim, sim, muito. Hum. Sim. E tipo, assim, Evanescense, você gostava também ou era uma coisa mais melódica? <laughs>
Sim. <laughs> Não, o Evanescence foi a porta de entrada, assim, para tudo isso, sabe. Acho que foi a primeira banda, assim, que eu fiquei viciado assim, que eu escutava quase todo dia, era o Evanescence e depois eu fui descobrindo essas outras bandas, assim, né. Eu acho que o aham, sim, acho que o Evanescence ele foi a porta de entrada para muitas bandas, assim, porque ele tornou muito popular esse estilo, né, que já existia, né, esse rock gótico, metal sinfônico, assim, só que ele deixou isso muito popular, né, o Evanescence, até que as críticas, né, das pessoas que já escutavam era essas, que era uma banda que já estava trabalhando com coisas que já existiam e estava surgindo como uma novidade, assim.
Ah, é? <laughs> Foi puxando, Mozart? Uhum. Uhum. E Que já existia.